بالضبط كده، بالضبط كده، وعايز أقول لِك بس يعني أنا نسيت أقول لِك الحتّة دي بجد، أنا الموضوع ده مش معايا بس كده من ناحية عيلتي، ده كمان من ناحية صحابي كمان، بس هُم يمكن هو أخَف من صحابي شوية عن عيلتي، يعني عارفة اللي هو أنا باحس إن أنا هاقول لِك. شُفتِ أنتِ فكرة اللي هو الواحد يكون ملك القعدة أو إن هو مثلًا مش ملك القعدة بمعنى كده اللي هو يعني الهزار والضحك لأ، إن لمّا فعلًا لمّا حد بي بيحتاجوا في حاجة بيلاقيه أول حد. الشعور ده برضه عندي، عارفة اللي هو من ناحية صحابي برضه، باحس إن هُم يعني صحابي الحمد لله هُم بيقدّروا شوية وعيلتي برضه بيقدّروا بس عارفة اللي هو هُم أكتر، لإن هُم فاهمين م م فهمنّي صح، فباحس إن أنا برضه الموضوع ده مُرهِق عليّا فكرة إن أنا متاح دايمًا لكُلّه، آآ دايمًا لازم أمثل دور الج الشجاع اللي هو المفروض اللي أي حد بيحتاجوا هيلاقيه وكده. الموضوع برضه يمكن مضايقني في حتّة صحابي، بس فاهمة برضه يعني فاهماني؟
إمم، آه. إمم. بالضبط. يمكن إمم. بالضبط. أكيد.